Ako naman parang medyo malapit sa ginagawa mo, 'di ba, 'yong sa 'yo percentage-percentage. Ako naman parang sa isang buwan, pinagsasama ko 'yong sasahudin ko na ng isang buwan, 'yong expected na sasahudin ko ng isang buwan. So kung may lalabis pa sa sasahudin kasi minsan nag-o-OT tayo, 'di ba. So mas mabuti iyon pero oo, mas masaya. Pero kapag pero 'yong budget ko sa isang buwan 'yon talagang kung, ano, 'yong, ah, suswelduhin ko nitong isang buwan, tapos ile-less ko kung magkano 'yong kung magkano na kung magkano 'yong, um, igo-grocery ko ngayong buwan, kung magkano 'yong, ah, magiging, um, pamasahe ko ngayong buwan, ile-less ko. Tapos kapag naman may mga lakad ng buwan na 'to i-se-set ko na din 'yong, ah, budget ko do'n sa buong buwan na 'yon. Parang gano'n 'yong nangyayari. Walang parang hindi katulad ng iba din na parang need nila mag-journal. Tinry ko kasi tinaray ko kasi minsan isang beses gumamit ang application. 'Di ba may mga gano'ng application na parang makakatulong sa 'yo para makatipid. Hindi din sa 'kin, eh. 'Di ko alam kung bakit kasi makakalimutin ako.
Mm. Oo, oo. Ah, okey, oo. Oo, oo. Masaya, oo. <chuckles> Mm, mm. Mm, mm, mm. Ah. Oo, oo, oo. Oo. Oo. Oo, ako din hindi gumagana sa 'kin, eh.